بصراحة لأ باحس إن هم مش صحاب برضو أيًا كان. في ناس بتقول إن يعني مثلًا هم عملوا أحسن صحاب بالنسبة لهم في الفترة اللي هم مثلًا، يعني أنا عندي صاحب ليَّ قال لي أنا عملت أحسن صحاب ليَّ في فترة الكورونا. إزاي؟ أصل إحنا كنّا كلنا قاعدين وكنّا بنتكلّم كتير، فناس بقى قاعدة دايمًا في البيت، فكنت باتكلّم مع صحاب من بلد هنا ومش عارف إيه ومن بلد تانية وم ومش عارف منين وجنبينا وبُعاد. فهو قال لي أنا كَوّنت علاقات كويّسة أوي وب يعني وبقوا زيكم، يعني استغربت من الجملة اللي هو زيينا يا ابني إحنا إحنا عِشرة عمرك؟ لأ أنا برضو دول بقوا صحابي أوي و وبقيت ارتاح لهم وبتاع وبيحكوا لي يومهم وأنا باحكي لهم يومي. و فهي في ناس بُصّي هي في ناس كده، لكن أنا ما حبيتش كده خالص، يعني أنا ما حبيتش ما حس ما باحسش أنا لسّه باقول لِك، ما باحسش الكلام في الشات مثلًا. ما بالِك بقى إن يبقى عندي صاحب مثلًا أو صديق المفروض بقى إيه أد أبقى سالك ليه وأبقى خلاص أنا شخص كويّس معاه جدًا من شات أنا مش هاعرف أصلًا، يعني أنا أنا حاحس إن أنا باتصنع. أنا ممكن أبقى فاكر ممكن آه امم.
إمم. ياه! إمم. إمم. يا نهار أبيض! معقول؟ إمم. يا نهار أبيض! إمم. آه. أيوه وبمناسبة التصنع كنت عايزة أسألك حاجة بقى بمناسبة التصنع ده. تفتكر الناس اللي على الsocial media دول بيطلعوا أحسن ما عندهم وما بيبقوش شخصيتهم الحقيقيّة؟ يعني أنت ممكن تعرف تحكم على شخص مثلًا من شخصيته مثلًا من بوستاته والّا بتحس إن هم ممكن يبقوا متصنعين بيمثلوا؟ أي حاجة يعني.
معاكِ. والله إمم. والله بصي، أنا شايف إنه 90% من الناس اللي على الFacebook والsocial media عامةً متصنعين.
إمم.
آآ كلنا بن إ إلا من رحم ربي بقى وناس قليلة أوي فئة قليلة أوي حرفيًا. اللي هو إمم ناس بتتصنع مثلًا فئة مش فئتها، آآ ناس بتتصنع إن هي مبسوطة وفي اللي بيتصنع إن هو حزين وهو مبسوط عشان يداري العين، آآ ما تفهميش، يعني آه هي
أكيد. امم ياه! آآ بمناسبة العين بقى أنت بُص بقى، يعني، <chuckles> أنت من الناس اللي بتخاف تشارك لحظاتها الجميلة عشان خايفين من الحسد يعني والعين وكده، والّا أنت بتحب بقى تشارك كل تفاصيل يومك والحاجات اللي بتحبها وبتتبسط منها؟
<chuckles>